أتذكّر كان في حد عمل معايا مُقابله، وكان يعني بُص، عارف كده في مُديرين جِنتلة كده تحس إن المدير قُدامك كده، يعني حاجة كده فخمة كده، ر رئيس جمهورية، فأتذكّر فعلًا كان في مُدير علّق معايا أجنبي كان بيتكلّم معايا بكل آآ، آآ، جَنتلة و وكل إيه يعني امم، آآ، قوّة كده و ورَواق، كُنت قاعدة مرتاحة. عارف لمّا تبقى قاعد كده مش حاسس بضغط، تحس إن أنت قاعد بالضبط، تحس إن أنت قاعد مع واحد صاحبك يعني على القهوة وبتتكلموا بدون أي ضغط عصبي، ودي أهم حاجة بالنسبة لي في المُقابلات إنّي ما أكُونش حاسّة إن أنا مضغوطة. فدي الحاجة اللي أنا فاكراها. آه، آه، بس.
امم. امم. كويس، أبهرِِك هو، تحسي إنِ أنتِ مُنبهرة بيه، آه. دي شطارة منه. دي شطارة منّه إن هو يقدر يخليكِ تكوني مرتاحة وتحكِي براحتِك وتتكلّمي براحتِك.
بالضبط. وهو مُدير عمره ما حسّسك في لحظة ما هو قاعد معاك إنّه مُدير، خالص يعني لا قاعد مثلًا مكبّر الكرسي بتاعه عن الكرسي بتاعك، ولا قاعد عامل مسافة. لأ، قاعد وزيه زيك، بيحكي معاك وبيدردش كأني تعرفه من زمان أوي مش حد جديد عليك، ومرتاح له جدًا وكأن أنت يعني، مش أوّل مرّة تقابله، فدي أحسن حاجة آه، <laughs> أنت بتعرف على فكرة، أنت بتعرف آه، أنت بتعرف لإن أنت بتعرف إن هُم قد إيه بيبقوا واثقين فيك، بتعرف قد إيه من أسئلتهم، إن هُم هيقابلوك تاني أو لأ.
ونجحتِ بقى في المُقابلة دي؟ <laughs> يعني كمان كملتِ معاه. آه. آه.

آآ مش أنا ما أعرفش بشكل مباشر. يعني ممكن يسأل زي ما قُلت لك أسئلة بسيطة توضّح له السؤال أكتر، فهُم يا إمّا إن هم يوضّحوا له أو يغيّروا له السؤال وبالتالي هو بي بيجبِر ال ال اللي قُدّامه بطريقة محترمة وبطريقة أنيقة إن هو يخلّيه يغيّر له السؤال بحيث إنه ما يخسرش النُقَط بتاعته. فممكن يغيّر له السؤال في نفس المجال اللي هو عايز يعرف منّه أو في مجال تاني أو في نقطة تانية قريّبة من اللي هم عايزين يعرفوه. إنّما ما يقولش ما أعرفش مرّة واحدة، يقول له مثلًا إيه، آآ أنا مثلًا مش واضح لي أوي سؤال حضرتك تقصد إيه؟ أو مثلًا يقول له، هو حضرتك تقصد كذا، كذا والّا كان قصدك كذ؟ يعني يدّي له مجالات إنه هو برضه اللي قُدّامه يوضّح له السؤال بشكل مختلف.
آه. إمم، إمم. إمم. إمم. أيوه. حلو أوي. طيب
لكن ما يهربش منّه أو يقول مش عارف.
طيب، أنتِ قُلتِ لي إن في مُقابلات عملتيها قبل كده أونلاين ومُقابلات عملتيها إنِّك رُحتِ بنفسِك يعني. احكي لي بقى الُمقابلات الأونلاين نفس الاستعدادات؟
آه. لأ خالص. المقابلة الأونلاين <chuckles> يعني حتّى في اللبس، أنت في اللبس بتبقى لابس بتبقى مجهِّز الجزء الأوّلاني اللي من فوق أهَم حاجة، <laughs> إن شاء الله يكون بنطلون البيت عادي، <laughs> دي أهَم حاجة. آه، اللبس. الحاجة التانية إن أنت مش هتعمل بقى مُدِّة ساعتين قبل المقابلة، هي كُلّها نُص ساعة. يعني أنت مش مُضطر تعمل مشوار ممكن تعطَل بيك العربية والّا يأخّر عليك الباص والّا الكلام ده، أنت بس عامل حساب القعدة بتاعتك اللي هتقعدها سواء في غرفة المكتب أو أو في الصالة أو في أي مكان أنت محدِّده
دي جميلة بقى. آه، دي جميلة بقى. <laughs> إمم. البلوزة بس، آه ممتازة أوي. <giggles> ماشي. ارتاحنا من أهمَ حاجة. تمام. آه. إمم. إمم. إمم.
وخلاص يبقى كده عندك اللبس آآ وفَّر عليك الوقت ووفَّر عليك كمّية اللبس اللي هتلبسه وكمان عندك المكان أو يعني المواصلات، وفََّر عليك وقت المواصلات اللي أنت بتعمل له مثلًا حساب ساعة لساعتين عشان خاطر تروح بدري، فطبعًا الأونلاين أسهل في الحالتين دول.
اهم. جميل. اهم.
بس لسّه لغاية دلوقتي الأونلاين ما عندهوش روح. يعني مهمًا كان أنت شايف قُدّامك ناس تحسِ إن التفاعُل مهمًا كان برضه التفاعُل مش زي ما تكون قاعد كده على كُرسي مع الناس بتدردِش معاهم بكل ال ال ال ال الإحساسات بتاعتك، فهو ده الفَرْق اللي باحسّه.
ممتاز. آه. طيب

على رغم إنّه ما فيهاش روح ليه بقى؟ لأن أنا هادوّر على راحتي، أدوّر على راحتي النفسيّة وراحتي الجسميّة، دي أهم حاجة بالنسبة لي، بعد كده بقى الروح تيجي بعدين. <laughs>
طيّب. تي <laughs> طيّب، بما إنّك أنت عملتِ مقابلات كتيرة، فاكرة موقف كده مثلًا لمّا تك ت عدّى بيكِ الزمن كده ت تفتكريه تقولي يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني كنت عملت كده؟
<laughs> إمم. أنا باقعد أراجع فعلًا المقابلات بعد ما باعملها، بس ما باحبش الندّم أبدًا، يعني أنا جرّدت حياتي من الندم، ما ينفعش أقول إن أنا يا ريتني ما كنت عملت كده، أنا باقول إن شاء الله لو حصلت لي مقابلة تانية في مكان تاني أو حتّى لو في نَفْس المكان، أنا هاعملها بالطريقة كذا، يعني مش هاقول دي وهاقول دي، باحب أتعلِّم، آه، باحب أتعلِّم أوي من تجاربي وما باحبش أندم أبدًا على تجربة، باقول إنّي في الآخر أقصى حاجة أو أقل حاجة خدْتها إن أنا خدْت خبرة في تجربة جديدة.
آه. آه، بنتعلِّم يعني، بنتعلِّم من تجاربنا القديمة يعني.
لو هي فشلت يعني.
ممتاز هايل. آآ، لأ تفكير حلو. طيّب في موقف فاكراه كده بقى في أي مقابلة، سواء كانت online أو كنتِ رُحتيها بنَفْسِك، آآ، كُلّ ما تفتكريها تضحكي.
كل ما افتكرها أضحك، باحاول أفتكر معاك. إمم.
أو فاكرة موقف معيّن حصل ما يتنسيش.
هو في مواقف بافتكرها بصراحة، في مواقف بافتكرها إنّها حصلت ما بتتنسيش، يعني لكن فكرة إن أنا آآ، أفتكرها وأضحك عليها مش جاي بصراحة في بالي حاجة دلوقتي معيّنة، بس فكرة إنّي آه، ي هو بُصّ أنا كُلّ مقابلاتي بيكون فيها كُلّ مقابلاتي بيكون فيها حاجات كده يعني إيه آآ، طريفة، بس مش لدرجة إن هي يعني ت تكركع يعني، بس في حاجات طريفة، بس أنا ممكن أحكي لك على موقف ما كانش يعني مقابلة بالضبط، هو كان زي ما تقول حدث حاصل يعني زي احتفال أو كده، وأنا بقى كنت رايحة بقى إيه، بفستان ومش عارف إيه، بس الفستان كان طويل، فكُلّ شويّة كانت الإيه ال الكع الكعب، كنت س لابسة كعب طويل عشان خاطر يتناسب مع الفستان الطويل، فكُلّ شويّة مدّيت ما أنا متعودة أمدّ بقى، فمش مناسب مع اللبس، مش متعودة، فكُلّ شويّة أروح أتكعبل، أتكعبل، أنا مش مناسب معايا الكلام ده، فدي المواقف اللي يعني بافتكرها دلوقتي لمّا بتقول لي حاجة تضحّك، لكن موا في مقابلة بوَجه عام بتكون كتير رسميّة. فالواحد لمّا بيفتكر، بيفتكر إن قدّ إيه لمّا يكون الإدارة تدّيك ثقة أوي، فبيدّوك بقى التزامات زيادة، فأنت تبقى متحمّس وفي نَفْس الوقت تبقى حاسس بالمسؤوليّة.
اهم. طَب احكي لي عليه. بلاش نضحك، امم، موقف ما تنسيهوش أبدًا أو حاجة علِّمِت معاكِ. إمم. اهم. اهم. امم. اها. <laughs> آه. <chuckles> آه. اهم.
فديَّة ال حاجة بتبقى جميلة.
تمام.